Ja, absolut. Also ich habe auch so 'ne ich habe auch so 'ne Smart, äh, Watch, die unter anderem den Schlaf auch so 'n bisschen mit, ähm, überprüft und abmisst. Ich meine, ob das jetzt so, ja, äh, toll ist, weiß ich nicht. Weil ich denke mir halt auch immer, dann hast du wieder irgendwie so 'n 'n, sage ich mal, so 'n Device am Arm, was jetzt ist ja das strahlt ja auch irgendwie was aus, ob weiß ich jetzt nicht, ob das so, äh, positiv ist. Aber wenn ich mir dann manchmal so 'n bisschen mein äh, mein durchschnittliche Schlafzeit oder, ähm, Schlafqualität angucke, ist die nicht toll. Also, ähm, im Durchschnitt sind das irgendwie so 5 Stunden, die ich tatsächlich wirklich schlafe. Und ja, ja, sehr. Und, ähm
Ah. Mhm. Oh, das ist wenig, das ist wirklich wenig. Ja. Ja, man weiß ja, dass da so, äh, 7 Stunden eigentlich, äh, der durchschnittliche Schlaf sein sollte, um, äh, wirklich m m fit zu sein, ja, ähm, aber, hm, was ja auch schon die Forschung herausgefunden hat, ist, dass, äh, zu wenig Schlaf zum Beispiel dazu führt, dass man ja leichter Gewicht zunimmt.
Ja, ja. Hm. Oh ja, ja, stimmt. Mhm. Ja, ja, das hat auch na ja, das hat definitiv auch 'n Einfluss. Da hast du recht.
Ja. Ja, und natürlich die Konzentrationsfähigkeit am am nächsten Tag und einfach wie wie gesund und wie fit du dich fühlst.
Ja. Ja, absolut. Ne, da gebe ich dir recht. Ähm, ich werde das auf jeden Fall mal probieren, ähm, mit dem, was du gesagt hast, einfach mal versuchen, das Handy in 'n anderen Raum zu packen, da vielleicht einfach mal irgendwie 'ne Einstellung zu machen, dass halt nur wichtige Anrufe von wichtigen, ähm, Personen im Endeffekt durchkommen und, äh, da wirklich versuchen, einfach das Handy so weit wie's geht, ähm, vom Bett und vom Raum entfernt zu haben, so dass man da wirklich mal in Ruhe schlafen kann. Das hat mir schon sehr geholfen.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube schon. Gut, das das freut mich sehr. Ja, ich kann vollkommen nachvollz vollziehen, dass es sehr, sehr wichtig ist in deiner Situation, dass deine Eltern dich immer erreichen können, ja, auch, äh, nachts. Deswegen, ähm, mache das, wie du gesagt hast, dass du deine Eltern immer dass sie dich immer erreichen können. Ja, aber ja, ganz wichtig, dass du deinen Schlaf bekommst, äh, dass du am nächsten Tag wieder fit, gesund, dich gut fühlst und dich konzentrieren kannst.
Mhm. Ja.